Công nhận đó nha. Đúng là trong những cái tình huống như thế thì, ờ, người làm cái điều đấy, người con gái thì cảm thấy là đang làm một cái điều tốt, đúng không? Nhưng mà người mẹ thì lại có một cái sự nhạy cảm nhất định của cái tuổi già, nên là đôi khi họ suy nghĩ tới một cái hướng rất là khác, và lúc đấy thì lại thành ra là mâu thuẫn. <chuckles> Ô kê, ừm, nhưng mà bạn làm thế nào để mà cân bằng giữa cái việc là chăm sóc cha mẹ, và cái việc là duy trì các cái vai trò khác ở trong cuộc sống? Công việc này, còn cả gia đình nhỏ của bạn này, thậm chí cả đời sống cá nhân của bạn nữa.
Ừm, chính xác. Ừm, ừm. Ừm. Ừ, đúng nha. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, có chứ, đây cũng là một cái vấn đề đó. Ừm, cái việc mà mình chăm sóc cha mẹ, nhưng mà mình cũng phải có trách nhiệm với cái gia đình nhỏ của mình nữa. Thực sự thì cũng may mắn á, là bởi vì gia đình mình á cũng có tới 4 anh chị em lận, đó, cho nên là mà mà mà ba mẹ của mình á, thì có có thời điểm thì lại thích ở nhà đứa này, có thời điểm thì lại đích thích đi lên nhà đứa kia, à, kiểu vậy đó. Ờ, cho nên là khi mà ba mẹ, ờ, thích đang, a, thích ở đâu chẳng hạn, thì, à, cái đứa nào ở đó đó thì thì coi sẽ có cái trách nhiệm, ưm, <laughs> kiểu là như vậy. À, ví dụ như là ở nhà chị mình đi, thì, ờ, chị mình là lo lắng, à, đầy đủ lắm, chị mình thì chu đáo, bởi vì không có đi làm mà, cho nên chị mình lo lắng còn ví dụ ở nhà của anh mình đi, thì bà chị ở gần nhà đó, ưm, ngày nào bả cũng nấu cơm, bả cũng mang sang, kiểu vậy, tức là, à, nhà mình có một cái sự chăm sóc, và cái sự hỗ trợ lẫn nhau ở trong cái việc, gọi là, lo lắng cho ba mẹ lớn tuổi.
Ừm. Ô kê. <laughs> Hợp lý, hợp lý, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi.